Oke, iya sih, apalagi sekarang semuanya udah berbasis email, ya.
Bener bener, kadang kan, kalau di WhatsApp tuh, kan ya, masih yang kayak, akhirnya tuh juga ujung-ujungnya tuh pindah ke email gitu, maksudnya kayak, info lebih lanjutnya ada di email, kayak gitu.
Mmm, mhm. Mmm, mhm, iya, ya. Nah, setelah kamu mulai mengatur notifikasi, nih, ada nggak, perubahan di mood atau produktivitas kamu?
Nah, itu bener sih, aku bener-bener kayak jadi mood 100% setiap harinya. Jujur, karena emang kayak apa ya, karena, nih misal seharus ha ada hal yang seharusnya kayak aku tuh, nggak tahu di saat itu ya, kayak misal mood aku tuh lagi bagus gitu kan, terus tiba-tiba ada yang kayak ngebuat, mmm, jelek gitu, kan, mood-nya. Nah, itu kan, aku nggak perlu tahu jadinya, kayak aku bisa nanti, abis aku, apa namanya, ngelakuin hal yang hal yang ngebuat aku seneng itu, ya udah jadi nggak ke-distract gitu loh, jadi kayak nanti bisa, bad mood-nya nanti gitu, loh. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Mmm, iya iya. Mmm, oke, terus jadi produktivitas pastinya makin meningkat ya, Kak.
Iya produktivitas juga jadi kayak meningkat, kayak, maksudnya, eee, kita jadi nggak ber apa ya, kayak berpatokan sama HP terus gitu, kan. Jadi kayak, misal ada notif dikit, kayak kita langsung buka, kayak gitu, jadi enggak sih, jadi kek, ya lebih nanti aja gitu, kan, enggak ada suara-suara juga gitu. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Wow, keren keren, oke, deh, Kak. Makasih banyak loh, Kak, buat pembicaraan hari ini, <chuckles> aku jadi dapet, eee, dapet banyak pencerahan nih, dari kamu. <chuckles> Sama aplikasinya juga, aplikasinya itu, seru juga, tuh. Kayaknya kalau di direalisasikan bisa booming banget kayaknya. <chuckles>
<chuckles> Oke, sama-sama. Iya, benar, bisa tuh, bisa karena emang berguna sih, itu menurut aku ya, untuk beberapa orang yang ingin mencari ketenangan, kayak gitu. Makasih juga ya, udah mau dengerin pengalaman aku, cerita aku, sampai ketemu lagi.
<chuckles> Iya iya. <chuckles> Mmm, hmm, oke deh, kam <chuckles> Iya, Kak, sama-sama, sampai jumpa lagi.

Iya, lumayan sih, lumayan lumayan kewalahan juga. Cuman kayak aku dibawa enjoy aja, sih. Kayak karena itu kan kayak keputusan aku sendiri ya mau kayak gitu gitu. Jadi, aku kayak, "Ya udah terima aja resikonya," kayak gitu, balasin satu-satu. <chuckles>
Mmm. <chuckles> Iya iya, betul juga, sih. Eee, tapi kamu pernah ngerasa kayak bersalah karena kamu telat bal eee, telat bales pesan atau, eee, gara-gara notifikasi kamu matiin, gitu?
Pernah, tuh. Jadi, pada saat itu aku tuh emang sebenarnya itu tuh di hari weekday, ya. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa pada saat itu lagi pengen kayak, mmm, nyalain, eee, mode jangan ganggu ini untuk kayak
Mmm.
semua sosial media itu aku matiin, gitu. Tiba-tiba, ada HRD yang nge-chat emang untuk minta psikotes, mmm, di hari yang sama, gitu. Nah, tapi, de karena aku mengaktifkan mode tadi itu, jadi terlewat psikotesnya. Itu benar-benar aku sebenarnya ngerasa bersalah juga dan menyesal. <chuckles>
Mmm. Oh. Oh, oke. Yah, sayang banget, ya. Oh, oke oke. Nah, terus akhirnya jadi nggak lanjut, gitu?
Iya, jadi, nggak lanjut. Jadi, aku ya maksudnya agak, apa ya, kayak agak nego-nego dikit lah ya sama HRD-nya. Bilang, kalau misalkan, "Bisa dikasih kesempatan lagi nggak, dikasih waktu," kayak gitu, "buat aku ngerjain psikotesnya? Karena, aku ada kendala." Aku bilangnya kayak gitu pada saat itu. Ya, mungkin aja kan dikasih kesempatan, ya. Karena emang biasanya tuh kan kalau misalkan, mmm, psikotes kayak gitu-gitu kan dikasih taunya H-2, H-3 kayak gitu, kan. Kalau ini kan benar-benar di hari H gitu. Makanya kan aku minta kesempatan lagi, gitu. Nah, tapi, nggak dijawab sampai sekarang. Jadi, ya udah, deh. Emang bukan rezeki. <chuckles>
Mmm. Mmm, iya, dari jauh-jauh hari. Mhm. <chuckles> Iya, bukan rezeki deh, ya. <chuckles> Tapi, eee, setelah kamu, mmm, konsisten nih menggunakan mode jangan ganggu ini, itu menurut kamu efektif nggak di kamu?
Mmm.